Ờ, ừm, mình khi mà mình dùng cái ngôn ngữ thứ hai đó mà nhiều á, nếu mà bạn có cảm giác có bao giờ mình cảm giác là "Ủa, mình dạo này mình ít xài cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình quá" đó, thì mình có sợ là mình bị mai một nó hông? Bạn có cách nào để giữ cho nó được phát triển được, giống như là, hông có bị mai một hông ha?
Đó. À, đó, cái này là cái tình thế ngược lại với cái tình thế hồi nãy nè. Tức là đó, khi mình dùng cái ngôn ngữ thứ hai nhiều quá cái hổng có dùng ngôn ngữ mẹ đẻ, cái từ từ cái, ờ, cái vốn từ của mình nó cũng, ưm, ưm, ít nó ít dần, nó cạn dần, rồi nó quên, rồi nhiều khi ráng nói mà nghĩ hông ra cái từ để nói, có luôn. Nói chung là đứng giữa hai ngôn ngữ đó, là nó cái vật là nó được cái sự cân bằng là biết được 2 cái thì cũng được, hay đi. Nhưng mà cái mà cái mà thiệt thòi á là so với cái người mà biết một cái hoàn chỉnh, xài một cái hoàn chỉnh thì mình hổng bằng. Thí dụ như so với cái người 100% xài tiếng Việt thì mình cũng không bằng cái vốn tiếng Việt của một người trăm phần trăm tiếng Việt, mà so với một người phần trăm phần trăm xài tiếng Anh, thì mình cũng không bằng cái vốn của, ừm, trăm phần trăm xài tiếng Anh. Mình ở chính giữa, có nghĩa là mình được cái lợi thế là cái gì tôi cũng biết nhưng mà mỗi thứ tôi biết khoảng chừng 70%, đó, mỗi cái tôi giỏi chừng 70% là quá rồi, đó. Chứ còn nghiêng hẳn bên thì trăm phần trăm, a, nhưng mà lại chứng chính giữa thì nó 60%-70% là cái đó là cái chuyện mình phải thỏa hiệp là vậy đó.
Đúng rồi. Ờ. Ờ. Ừ. Ừ. Ừm. Đúng rồi, nhưng mà bạn có bao giờ bạn nghĩ tới việc là bạn sẽ, ừm, giữ cho cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình hông có bị mai một hông? Tức là phát triển nó lên một cách bằng cách nào đó.
Ừm. Nhiều khi, ờ, cũng cố ý, ờ, cũng cố ý muốn lắm, nhưng mà không có cái môi trường, không có cái điều kiện là cũng thua, á. Ví dụ như bạn ngôn ngữ là bạn phải giao tiếp, bạn phải sử dụng hàng ngày thì nó mới nhập tâm, nhập khẩu. Ờ, chứ giờ không nhập tâm, nhập khẩu thì làm gì xuất khẩu? <chuckles> Xuất khẩu thành thơ cũng được, đó, xuất khẩu ra nó thành cái gì là ắp lắp búng bập bùng, đó. Đó.
Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Có nhiều điều kiện để phát triển cái, ơ, khả năng nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình nhiều hơn hông? Bạn có điều kiện đó hông?
Không, thí dụ như giờ trong nhà mình á, ờ, lâu lâu mình cũng ráng mình nói tiếng Việt với những người xung quanh, nhưng mà không phải người nào cũng muốn vậy. <chuckles> Có nhiều người cái tiếng, ư, thứ hai là lại lại giỏi giỏi hơn, cái là họ lại thích nói cái tiếng thứ hai hơn tiếng thứ nhất, đó. Thành ra, ừm, để mà cố gắng lắm á thì nhiều khi mình cũng phải lên đài, lên YouTube này kia mình coi tiếng Việt, mình nghe tiếng Việt để mình tự làm bạn với tiếng Việt vậy đó. <chuckles>
Ờ. Ờ. Ờ. Cũng là một phương tiện ha, đúng là khi mà mình, ờ, muốn trau dồi một cái gì đó thì mình có thể, ơ, lên mạng nè, cũng là một ý hay. Ừm. Rồi bạn, ờ
À. Yeah, học hỏi từ trên mạng rồi nghe ngóng người này kia nói vậy đó, yeah. Nhưng mà có điều đó, cái đó là chỉ là thụ động thôi, mình không chủ động được, có nghĩa là mình không có nói được ra, đó. Ngôn ngữ phải có qua lại, bạn nghe rồi bạn nói lại, còn này mình lên mạng mình chỉ nghe thôi à, á, mình chỉ đọc thôi à, mình lại không có nói ra được thì nó cũng cùn, <chuckles> nó cũng còn một cái chuyện, gọi là, thiếu sót, vơi, ờ, v vơi hụt, hao hụt cũng có đó. Ừm.
Ờ, ờ. Ờ. Ờ.

À, nếu như mình sử dụng một ngôn ngữ nhiều hơn, thì cái ngôn ngữ còn lại dĩ nhiên dần dần nó sẽ mai một, nó sẽ tại vì mình không có, ừm, gần gũi nó, nó xa rời mình từ từ, thì nhiều khi tới cái lúc mà xài đó thì nó giống như nó bị cùn, nó bị thiếu, nó bị yếu, mà nghĩ hoài hổng ra, rồi nói, ơ, giật ngược giật xuôi không trôi chảy, mà nhiều khi nói từ ngữ hông đúng, câu cú hông chỉnh tề, rồi nhiều khi gây hiểu lầm, rồi nhiều khi cà lăm, đó, nó cũng có những cái đó nữa, ừm.
À. Ừm, cũng đúng ha. Ừm, vậy bạn có cái tình huống nào mà nó cảm thấy nó cụ thể nè, ờ, mà bạn gặp rắc rối ở một cái ngôn ngữ thứ 2 của bạn hay không?
À, cũng có, ví dụ như á, mình dùng cái ngôn ngữ thứ hai là cái ngôn ngữ mà để giao tiếp ở cái nơi bản địa, nơi cái xứ sở bản địa mình đang sống á, nó hổng phải tiếng mẹ đẻ, thì nhiều khi trong cái đầu mình á, cái ngôn ngữ là nó từ trong đầu nó ra, mình suy nghĩ gì đó nó bật ra tiếng, suy nghĩ thì bật ra tiếng. Nhưng mà không phải tiếng mẹ đẻ đó, mình phải suy nghĩ từ cái tiếng mẹ đẻ qua đó mình mới đổi đổi qua cái tiếng kia, cái tiếng thứ hai đó, thành ra nó có cái cái cái giống như cái nhịp cầu vậy đó, đôi khi nó nhảy hổng có có lẹ bằng, đôi khi á, nó không có trôi chảy nhanh gọn lẹ bằng cái lúc mình cần, cái nhiều khi mình phải nói vòng vo Tam Quốc mình mới vô được cái điểm chính. Đó, nhiều khi cũng bất tiện, là vậy đó. Ừm.
Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ừm, đúng rồi. Nếu mà mình, ờ, cảm thấy mình không có, kiểu như, mình không có, ừm, diễn tả nó được lưu loát đó, thì khi mà mình nói đó, có bao giờ bạn đã gặp trường hợp như là bị hiểu lầm? Tức là khi mà mình nói ra cái điều đó, nhưng mà người ta lại cảm thấy là không có, ơ không có hiểu đúng ý mình á, rồi gây ra những cái hiểu lầm hông?
Yeah. Ừm hứm, có. À, thiệt ra cũng hông gây hiểu lầm. Nhưng mà có điều vầy nè, có khi mình nói mà người ta chưa có hiểu lắm á, cái mình cảm thấy là mình bị lạc quẻ, mình cảm thấy mình bị sơ sượng sượng, ờ, đơ đơ. Ví dụ như trong một cái bài phát biểu mà trước đông người chẳng hạn, mà mình nói mà người ta gật gù cái là mình khoái nè, nhưng mà nếu khi mình nói mà người ta tự nhiên, ơ, tròn xoe con mắt, cái, tự nhiên cái lúc đó mình mất tự tin liền. Đó, cái đó là cái là có tình thế đó hồi xưa mình có gặp chứ, chứ còn, ờ, hiểu lầm thì hổng có, mình hổng có nói con gà hóa con cuốc thì cũng chưa. <laughs>
Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. À, cũng đúng. Ừm. <laughs> Ờ, việc sử dụng hàng ngày thì nó cũng tiện ha, 2 ngôn ngữ mình cũng hiểu được nhiều ha, nhưng mà khi mà mình, ờ, cảm thấy là, ờ, mình nói hổng có được lưu loát hay là hông có được, ừm, diễn tả đúng thì mình cũng, ơ, cảm thấy băn khoăn ha. Bạn mà nói như vậy ừm.
Ừm, ừm. Yeah. Ờ. Nhiều khi vậy nè, bạn biết hông? Ừm, một người với một người thì nó đỡ, nhưng mà đối với mà cái chuyện mà đối diện với nhiều người để mà phát biểu đó, mà mình dùng cái ngôn ngữ hổng phải tiếng mẹ đẻ đó, mình nhảy cái đầu mình nó nghĩ, nhưng mà cái miệng mình nhảy ra không có kịp bằng cái đầu, thành ra nhiều khi nó cũng lúng túng, bắp búng, bập bùng vậy là cũng có nghen, đó.
À.